Ờ, nói chung là hầu hết thì là có 3 loại cái loại nhân là đặc trưng như thế này, với lại cái thì là nó sẽ luôn giữ là từ ngày xưa đến bây giờ là nó đều như thế luôn. Thế thì bạn nghĩ là cái việc mà gia đình cùng nhau gói bánh tét như thế, nó có phải là một cái nét là văn hóa truyền thống cũng như là cái phong tục của người dân Việt Nam không? Có nên lưu giữ cái, a, cái nét đẹp đấy không hả bạn?
Ừm. Đúng rồi. Có. Có chứ, tại vì theo mình tìm hiểu là mình chưa thấy cái dân tộc nào mà có cái dây truyền thống giống như tụi mình <laughs> là gói bánh tét cùng nhau á chớ ờ, đúng kiểu rồi, có thể là có có gói bánh, hoặc có thể là gói bánh khác, hông phải là bánh tét, tụi mình là gói bánh tét. Thì, ờm, có chứ ừm, có cách, ừm.
Ơ, thế luôn ấy hả? <chuckles> Ừm. Cũng hay ha. Thế thì thường thì gia đình bạn là có hay gói cùng với nhau không? Hay là, kiểu là, chỉ có 1-2 người gói thôi?
Có chứ tụi mình gói cùng với nhau, tại vì cái số lượng bánh tét làm rất là nhiều, tại vì này là đại gia đình lận, đại gia đình rất là nhiều thành viên. <laughs> Chắc cả chục, cả trăm lành viên đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Cái kiểu gói cho cả họ cũng ăn á, kiểu như, tại vì, ờ, thường có thể tập trung vào một chỗ, tại vì nhà nội của mình á, rất là lớn, thì, ờ, mọi người, ờ, từ những cái huyện khác hoặc xã khác cũng vậy, ý là mọi người sẽ hùn tiền với nhau xong rồi đưa cho gia đình của mình, rồi xong rồi người ta cũng tới luôn, ý là cùng nhau là làm rất là lớn, ừm.
Ô, vậy luôn ấy hả? Có nghĩa là gói cho cả họ cùng ăn luôn hả bạn? Hay là hay là sao? Ừm. Ôi! Trời đông ấy nhỉ. Thế thì bạn có thể t thử tưởng tượng ra một cái năm Tết gần nhất đây là, kiểu là, khi mà cả đại gia đình là cùng gói bánh như thế là có bao nhiêu người, với lại gói bao nhiêu cái bánh được không?
Ừm, đông lắm. Thà, chắc cũng khoảng 50 người á, ý là gói chắc cũng hơn cả trăm cái á. <laughs> Ừ, tại vì rất là đông, ừm.
Ui, đông thế! Nhưng mà chắc hẳn là cái không không khí đấy nó rất là vui, đúng không bạn?
Đúng rồi. Không khí rất là vui, mọi người nói chuyện rất là xôm luôn á.
Ừm. Thế thì không biết là bạn có trực tiếp tham gia vào cái công đoạn là gói bánh không? Hay là, kiểu là, bạn chỉ là, ừm, từ bên ngoài nhìn vào là thấy thôi?
A, cái này mình cũng hỗ trợ nghe, thí dụ mà mình đi làm, ờ, về á, khi mình mình nghỉ sớm á, thì mình sẽ hỗ trợ mọi người là đi chợ chung với mẹ mình nè, hoặc là mình giúp mọi người là gói bánh tét, hoặc là đi ra vườn để mình bẻ lá vào.
Ừm. Ừm, ừm. Nói chung là cũng hỗ trợ một tay một chân đấy, đúng không? Thế nhưng mà bạn có biết gói không? Hay là bạn chỉ được được cái chân là buộc bánh thôi?
Ừm.

Có chứ, đặc biệt là miền Tây tụi mình thích ăn mắm lắm, đặc biệt là mắm ở Châu Đốc, An Giang á, thì bây giờ Kiên Giang cũng đã sáp nhập vô An Giang rồi, thì cũng coi như là cũng tỉnh của mình rồi. Thì nó x ơ, miền miền Tây của mình thì hay hay ăn mắm cá lóc nè, hoặc là mắm cá lóc tụi mình làm lẩu ngon lắm nha, với lại là cái mắm ruốc nữa, mắm ruốc mắm ruốc mà chấm xoài chua, hoặc là th bỏ vô bún riêu nó càng ngon hơn nữa, nó rất là đậm đà chất miền Tây, rất là văn hóa Việt luôn á. <chuckles> Ừm.
À. Ừm. Ừm, ừm. Trời, vậy luôn á hả? Trời ơi, nghe cái món ăn mà bạn kể mà cảm giác thèm thuồng được luôn ấy. Thế nhưng mà bạn có nghĩ là cái việc mà hợp tỉnh như thế này ấy, nó có mất đi cái, gọi là, sao, cái đặc trưng vùng miền của từng cái món ăn của từng cái miền quê đấy không?
Đúng rồi. À, hông đâu, hợp tỉnh nó chỉ là cái hình thức thôi, với là cái, ơ, giấy tờ thôi, thì, ờ, văn hóa thì nó như vậy thôi. Thì, ờ, mặc dù là gọi bây giờ gọi là An Giang, nhưng mà trong lòng vẫn kêu là Kiên Giang, lâu lâu cũng cũng kêu là Kiên Giang chứ, ơ, chứ không thể ý là, kiểu, quen miệng rồi kêu là Kiên Giang á, ý là mình hông có yêu An Giang được nữa. Ừm.
Ừm. À, đúng ha. À. Ừm. Đúng rồi, nói chung là đại loại là kể cả hợp tỉnh đi chăng nữa thì những cái người dân ở đấy này, kiểu là, mọi người đã ăn quen rồi, hay là, kiểu, khi mà nhắc đến những cái món ăn đặc trưng của từng cái nét văn hóa cụ thể của từng vùng miền như thế, thì là mọi người cũng tự nhiên nhớ ra chứ không có phải là, kiểu là, phân biệt từng cái nơi, đúng không bạn? Thế thì nếu mà giả sử mà mà để là được giới thiệu cho một cái người từ xa quê, hay là một người ở nước ngoài chẳng hạn đi, thì bạn nghĩ là bạn sẽ giới thiệu cái món ăn nào mà mang đậm cái nét văn hóa mà bạn muốn giới thiệu nhất?
Ừm. Ừm. Ừm hưm Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Rồi sao giờ? Nước ngoài. Hà, nếu mà mình, à, tùy thôi, thí dụ mà cái người đó mà người dễ ăn nha, mà người ta thích ăn những cái món độc lạ, hoặc cái vị nó lạ thì mình sẽ giới thiệu bún riêu. Nhưng mà nếu như cái người đó mà thích, kiểu như là, ăn mà cái người cái người đó khó, kén ăn á, ý là thích ăn cái món gì nó dễ ăn á, thì mình sẽ giới thiệu là bánh pía nè, hoặc là bánh tét nè, nó cũng rất là dễ ăn. Còn nếu mà muốn cái gì đó nó thử nó nó thử thách hơn nữa nha, thì mình sẽ giới thiệu cái món đuông dừa ở quê mình, hoặc là cái món gỏi mà gỏi nhọt đúng rồi, đuông dừa, hoặc là cái gỏi, a, gỏi gỏi gỏi nhộng con ong á, ý mình làm gỏi á, giống như cái ấu trùng của con ong á. <laughs> Ừm, ừm.
Ừm. Ờ, lại là bún riêu, đúng không? <chuckles> Ừm. À. Công nhận ha. Ừm. Con đuông dừa hả bạn? À, ôi, nghe cái món này cũng lạ ha. Nó có phải là đặc sản của quê bạn không, hay là nó là một cái món ăn mà bạn cảm thấy thích thôi?
Ừm, ừm. Có chứ, đó là đặc sản của quê mình, tại vì mình là vùng Kiên Giang, vùng rừng U Minh Thượng, thì rất nhiều tổ ong ở đây, thì thường người dân hoặc là đuông dừa mấy cái con giống như là mấy con đuông dừa, mấy con ấu trùng ở sâu á, mình lấy ở trong, ơ, cây dừa ra, hoặc là ấu trùng của con ong á, mình đem mình chế biến, hoặc là mình ăn sống. Ừm.
Ừm. Trời ơi, hay ha. Ừm. Ừm. Ờ, công nhận là cái món này cũng lạ ha. Nói chung là cũng phải đấy, như bạn nói là phải ai thích thử thách một chút xíu là mới ăn được món đấy, đúng không? Còn lại là nên làm những cái món nó dễ dễ như thế kia thôi ấy. Nhưng mà bạn có bao giờ là bạn từng thử là giới thiệu với mọi người những cái món đấy chưa? Và cảm giác của họ, cái cảm xúc của họ khi mà được ăn cái những cái món đấy như thế nào ấy?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm.

À, cái này thường thì tụi mình sẽ làm rất là sớm luôn á, từ tầm ngày 20 là tụi mình đã làm bánh tét rồi, ừ, là bắt đầu là tụi mình sẽ ngồi đúng rồi, ờ, phụ ông bà, tụi mình sẽ bắt đầu là, à, rang nếp nè, rồi xong rồi chuẩn bị nguyên liệu chuối chẳng hạn hoặc là nhân ngọt hoặc là thịt heo nè, rồi tụi mình bắt đầu là tụi mình, ờ, gói bánh tét rồi xong rồi mình đi hấp. Ừm.
Ôi, vậy á hả? Ôi, sớm nha. Ừm. Trời, nói chung là chuẩn bị nguyên liệu cũng rất là nhiều ấy, cho nên là phải chuẩn bị sớm đấy, đúng không? Thế thì thường khi mà gói bánh tét như thế bạn, về hiện tại nha, với lại, à, cái hương vị ngày xưa ấy thì bạn thấy nó có khác nhau nhiều không? Có đã cái đọ đã có cái sự biến tấu nào không? Hay là nó vẫn giữ nguyên được cái nét truyền thống ấy?
Đúng rồi. Đúng rồi. À. Theo mình tại vì theo gia đình của mình á, thì tất cả mọi thứ nó vẫn dựa theo truyền thống, nó không có biến tấu hoặc là nó không có bất kỳ một cái nhân mới nào hết. <laughs> Nó chỉ là 3 cái chủ đạo đó. Thứ nhất là đúng rồi, nhân đậu xanh thịt heo nè, hoặc là nhân ngọt nè, hoặc là nhân chuối nè, chỉ có 3 loại đó thôi thì mình không có thêm bất cứ thứ gì vào hết. Ừm.
Ờ, <chuckles> nếu mà thế thì hay quá rồi. Ồ, nhưng mà mình cũng tò mò về từng cái loại nhân của cái món bánh tét đấy nha. Tại vì mình cũng chưa có biết là bánh tét nó có những cái nhân gì ấy, thì bạn có thể nói cụ thể hơn được không? Ừ.
Ừm. Ờ, đúng rồi. <laughs> À, cái nhân ngọt á, thì, à, cái nhân ngọt nó giống như đậu á, nhưng mà mình thêm đường vào với là thêm, ơ, thêm thêm ý là thêm đường vào cho nó ngọt ngọt á, còn nhân chuối là nhân chuối á là mình làm bằng chuối của mình á, còn cái nhân mỡ á là cái nhân mà có thịt heo nè, hoặc là có đậu xanh nữa, ừm
Ừm. À, nó giống như là bánh chưng ở ngoài miền Bắc đấy đúng không bạn?